देखिए, मेरी एक आदत है कि मैं बार-बार ना बहुत सारी चीज़ें खरीदती रहती हूँ। तो ये बात मेरे दोस्त, मेरे साथी, हर कोई मुझे टोकते रहते हैं कि, "तुम इतनी चीज़ें क्यों खरीदती हो?" तो स्किन केयर हो, कपड़े हों, समझिए ना, मेरी अलमारियाँ भरी पड़ती हैं, मेरे कैबिनेट्स जो हैं, मेरे ड्रॉर्स जो हैं, वो भरे होते हैं स्किन केयर से और मुझे इतनी बुरी आदत हो गई है कि ती 5-6 चीज़ें एक साथ खरीद लेती हूँ, फिर ऐसा होता है कि जब आप 5-6 चीज़ें एक साथ खरीद लेते हैं, सबका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। तो इससे क्या होता है, ची बहुत चीज़ें ज़ाया भी हो जाती हैं और ऐसा भी होता है कि मेरे पास वो चीज़ें होती हैं और मुझे मन ही नहीं करता, मैं किसी को दूँ या मैं फेंक दूँ। तो वो ना, वो होडर वाला चीज़ हो गया है कि मैं चीज़ें समझिए अलमारियों में रखी पड़ी होती हैं, बहुत सारी अलमारियों में लग रखी पड़ी होती हैं और ना ही मैं उनका इस्तेमाल कर पाती हूँ सबका और ना मैं ना मैं चाहती हूँ कि मैं उनको फेंक दूँ या किसी को दे दूँ। तो मैं चाहती हूँ, देखिए, मिनिमलिज़्म मुझे काफ़ी एक ऐसी जीवन शैली लगती है, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि अ, एक कैप्सूल अ, वॉडरॉब रखे इंसान, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो रखे। घर पे जो गैर ज़रूरत की का सामान है, उसको जाने दे, उस उसका इस्तेमाल ना क जिसका इस्तेमाल ना कर रहे हों, उसको उसको किसी को दे दें या डोनेट कर दें। मगर मैं ये कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं किसी सामान को देखती हूँ, तो मुझे लगता है, "अरे! ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है।" इस चीज़ से ये जो मिनिमल जी, मिनिमालिस्टिक जीवन शैली है, इसकी मैं बेसिकली समझिए चाह तो बहुत चाहती हूँ तो बहुत हूँ कि मैं मिनिमालिस्ट बनूँ, कम चीज़ों का इस्तेमाल करूँ। पर जैसे ही मैं देखती हूँ, "अरे! नया स्किन केयर आया है, नए ये नए कपड़े आए हैं।" तो मैं वो कार्ट में डाल के खरीद लेती हूँ और आपको तो पता ही है, आजकल ऑनलाइन ही है सारा। तो इस बारे में मैं थोड़ी-सी आपसे सलाह चाहती थी।
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आप जो ये महसूस कर रही हैं ना अ, वो बिल्कुल नॉर्मल है कहीं न कहीं। आप इतना परेशान मत होइए। देखिए, ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है अ, कि वो बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं कहीं न कहीं, और वो यूज़ नहीं कर पाते। अ, पर हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप कुछ चीज़ें अ, उपाय करके इस चीज़ का अ, ध्यान रख सकती हैं। पर वैसे आप मुझे ये बताइए उससे पहले अ, कि अ, आपके लिए जो मिनिमलिस्ट अ, जीवन आपने जैसे बोला ना कि आप भी चाहती हैं कहीं न कहीं, उसका मतलब क्या है? मतलब किस चीज़ को आप ज़्यादा प्रायॉरिटाइज़ करना चाहती हैं कि क्या चीज़ ज़्यादा रखूँ और क्या चीज़ कम रखूँ कहीं न कहीं?
जी, जी। जी, जैसे मिनिमलिज़्म का मेरा मतलब है, जैसे कमरे में मैं घुसूँ, बेड हो। एक अ, मेज़ हो, एक जहाँ पर मैं पढ़ाई करती हूँ, मेरी कुछ किताबें हों, जो मेरी किताबें हैं, मैं एक रीसर्चर हूँ। फिर एक वार्डरोब हो, जिसमें इतने ही कपड़े हों, जिनको मैं पहन पाऊँ। जैसे कैप्सूल वार्डरोब जो मैंने आपको बोला ना, कि ऐसी पोशाक, ऐसी चीज़ें, जो मैं बार-बार पहन सकूँ, जो अच्छी हों। अब ऐसी चीज़ें मैं ले अप ले पाती हूँ ले आती हूँ, जो मैं 1 बार पहन के फिर फेंक देती हूँ। तो फिर क्या फ़ायदा? जो जब तुम्हें डिस्कार्ड ही करना है, तो एक बार तुम कपड़े ला रहे हो, फिर फेंक रहे हो। तो ऐसी चीज़ें मैं लाऊँ, कि जिनकी क्वालिटी जिनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि मैं उनको बार-बार पहन सकूँ, कि ऐसा ना हो कि 1 बार पहन के मैं उनको फेंक दूँ। फिर जैसे समझिए स्किन केयर है। स्किन केयर मुझ मैं इतना लाना चाहती हूँ, जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जैसे सीरम, मॉइस्चराइज़र अ, सनस्क्रीन, ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं क्लेंज़र, ये ज़रूरत की चीज़ें जो हैं, वो खरीदूँ। इतने ही खरीदूँ, जितने ज़रूरत के हैं। अब ड्रावर्स के ड्रावर्स अ, ब इ भरे पड़ पड़े होते हैं इन स्किन केयर की चीज़ों से। उससे क्या हो जाता है, फिर इंसान की वो ज़िंदगी भी थोड़ी-सी वो अ, वो व्यवस्थ नहीं हो पाती है, वो डिसऑर्गनाइज़्ड सी हो जाती है। तो ये मैं जब मिनिमलिज़्म के बारे में बात करूँ, मैं एक तो कंज़्यूमरिज़्म के बारे में भी बात कर रही हूँ कि जो मैं खरीद रही हूँ, वो मैं कम खरीदूँ, और मैं इसके बारे में भी बात कर रही हूँ कि मैं इस्तेमाल भी चीज़ें कम करूँ। अपनी ज़िंदगी थोड़ी उम, व्यवस्थ करूँ और जो मैं ये कमर्शियलिज़्म की बात कर रही हूँ, ये उम, इतनी सारी बेकार चीज़ें खरीदना, जिससे मेरे पैसे भी बर्बाद हो रहे हैं और उम, बेकार में इतना आप इतनी ज़्यादा चीज़ें अ, जमा करके रखना, वो भी कोई अच्छी बात नहीं है। कल को ये सब अ, चीज़ें पॉल्यूशन ही बन जाती हैं हमारे अ, हमारी दुनिया के लिए। तो ये चीज़ मैं अपनी अ, लाइफ़स्टाइल में बदलना चाहती हूँ, बट कहीं हद तक मैं बदल नहीं पा रही हूँ, "कुछ खरीद लूँगी, कुछ खरीद लूँगी।" अब देखिए एक ड्रेस का के अ, इर्द-गिर्द ही कितना प्लास्टिक होता है, है ना? एक चिप्स ही खरीद दिया, उसमें कितना प्लास्टिक होता है। तो ये सब मैं बे अपनी अपनी पर्सनैलिटी जो मेरा व्यक्तित्व है, उसमें मैं ये बदलना चाहती हूँ।
हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल, देखिए अ, आप बदल सकती हैं, बिल्कुल और सबसे अच्छी बात तो देखिए ना कि आपने खुद ने माना कहीं न कहीं। आपने स्वीकार किया कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अ, जो ज़रूरत नहीं होती हो, फिर भी खरीद लेते हो। आपको जो रियलाइज़ हुआ ना अ, कि अब से मैं ऐसा करना चाहती हूँ कहीं न कहीं, ये बहुत पहला कदम है कहीं न कहीं, और ये आप उम, बेहद कर लेंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये कठिन लगता है, सुनकर भी दुख होता है कि बहुत सारे हम पैसे इस चीज़ में वेस्ट कर देते हैं अ, कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स ले लेते हैं। बट आप मुझे उससे पहले ये बताइए अ, कि इसकी मुख्य वजह क्या है? मतलब आप अ, आपका मनोबल या फिर आपका समय, क्या आप बहुत सारे आप उम, शॉपिंग पे जब जाती हैं, तो आपके पास बहुत समय होता है, तब आप ज़्यादा खरीद लेती हैं, या फिर अ, बहुत सारे पैसे उस पे खर्च कर देती हैं, या और कुछ, कहीं न कहीं?
देख हाँ जी। देखिए, ऐसी बात तो नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, व वो तो नहीं है। मगर ये ज़रूर है कि जितने पैसे मेरे पास होते हैं, मैं ज़रूर अ, कुछ ना कुछ खरीदने पे, जो कि मुझे गैरज़रूरी लगता है कि अगर मैं कपड़े खरीदना चाहूँ, तो मैं इतने सारे कार्ट में डाल दूँगी, जितने मुझे ज़रूरत भी नहीं होंगे। कहीं न कहीं मुझे बहुत खुशी मिलती है ये कपड़े खरीदने से। मेरा दिल खुश हो जाता है कि नए-नए अगर मैं रोज़-रोज़ अ, रोज़-रोज़ अगर मैं नए-नए कपड़े पहनूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। कहीं न कहीं मैं देखूँ कि आज मैंने ये पहना है, कल मैं वो पहनूँगी और जैसे ही मैं कोई कपड़ा 3-4 बार पहन लेती हूँ, वो कितना भी अच्छा हो, मेरा मन ऊब जाता है। फिर मैं बोलती है, "अरे! ये तो पहन लिया 4 बार, अब तो फिर से नहीं पहनूँगी।" और स्किन केयर की कोई चीज़ अगर मैं लाऊँगी, अब अगर मैं लगा रही हूँ अपने चेहरे प मुझे लग रहा है, मेरे मेरे चेहरे पे अच्छा परिवर्तन आ रहा है, फिर अ, 15 दिन बाद मुझे लगेगा फिर बोतल खत्म भी नहीं हुई होगी, मैं कुछ और ले आऊँगी कि, "नहीं, अब मैं ये ट्राई करती हूँ।" तो इससे क्या हो जाता है कभी-कभी, देखिए, ये तो है ही कि मिनिमलिज़्म तो मैं बिल्कुल लाइफस्टाइल जी ही नहीं पाती हूँ, मेरा स्किन भी खराब हो जाता है इस चक्कर में। तो अ, ये जो है, ये सब चीज़ें, ये मेरी ज़ि ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा अ, वो करी हैं ना, डिसऑर्गनाइज़ करी हैं बेकार में, और यही चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी, जो ब जो मैं बदलना चाहती हूँ, ताकि मैं थोड़ा मेरा कार्बन फुटप्रिंट भी कम हो और मैं थोड़ा अपनी ज़िंदगी को थोड़ा व्यवस्थित कर सकूँ।
<chuckles> बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए अ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आप कर सकती हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कहीं न कहीं। पर आप मुझे ये बताइए कि अगर आप ऐसा करना चाहती हैं, जैसे आपने बोला ना कि, "मैं चाहती तो हूँ करना, बट नहीं कर पा रही कहीं न कहीं।" तो सबसे बड़े ये जो रास्ते में आपके रोड़े आ रहे हैं ना, कहीं न कहीं अ, कैसे आ रहे हैं? मतलब भावनात्मक रूप से आप जुड़ाव रखती हैं अपने कपड़ों से, या फिर जो चीज़ें हैं कहीं न कहीं, या जगह की कमी हो जा रही है? आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रूम बहुत भरा-भरा सा अ, लग रहा है इन सब चीज़ों की वजह से, आपके ड्रॉर्स बहुत भरे-भरे हैं? मतलब क्या आप ऐसा महसूस कर रही हैं, जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि, "नहीं, मुझे मिनिमलिस्ट अ, जीवन कहीं न कहीं अपनाना पड़े"?
देखिए, ये तो है ही कि अ, मैं अ, च बदलाव इसलिए भी चाहती हूँ, जैसे मैंने आपको बोला कि अ, मैं अ, य मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं इतनी सारी चीज़ें खरीदती हूँ, प्लास्टिक से भरी होती हैं, प्लास्टिक में रैप्ड होती हैं। ये सब चीज़ें जाती तो अंत में ज़मीन में ही हैं ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। मैं एक पढ़ी-लिखी इंसान हूँ, मुझे पता है ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो इससे मुझे थोड़ा-सा वो अ, दि मानसिक तौर से थोड़ा-सा वो दबाव रहता है कि मैं गलत कर रही हूँ। फिर अंदर से मे कमरा भी भरा पड़ा होता है, क जैसे ही कबर्ड खोलो तो जैसे ही अलमारी खोलो, वहाँ से कपड़े गिर रहे होते हैं, इतने सारे कपड़े होते हैं। अ, 5-6 अलमारियाँ मेरे कमरे में हैं। 5-6 अलमारियाँ होके भी कपड़े मेरे जैसे खोलूँ, तो कपड़े गिर रहे होते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। मगर जब भी मैं कोशिश करूँ इस चीज़ को बदलने की, तो मैं बदल नहीं पाती हूँ। समझिए वही वो भावनात्मक कहीं पर थोड़ा जुड़ाव है कि मैं ये कपड़े फेंकना नहीं चाहती। मुझे लगता है, हाँ, फिर से दोबारा शायद इस्तेमाल हो इनका। तो हाँ, यही, इसी बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती थी आपसे।
हुँ, जी, अ, मैं आपको बिल्कुल सलाह दूँगी, पर उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपने कभी कोशिश की, इस चीज़ में नियंत्रण पाने की? अ, कि कोशिश करें कि आप जब भी शॉपिंग पे, कभी होता है ना, जैसे फ्रेंड्स लोग के साथ चली गईं या फिर ऐसे ही चीज़ें? तो कोशिश अ, की आपने कि अ, "नहीं, मुझे तो मेरे पास बहुत कपड़े हैं ऑलरेडी, मैं नहीं खरीदूँगी।" या फिर कितना समय आप शॉपिंग पे लगाती हैं कहीं न कहीं?
जी, जी। जी, जी, कोशिश तो बहुत की मैंने इस चीज़ में कि मैं अ, ये चीज़ें जो हैं कम खरीदना ख खरीदने की कोशिश की है, जैसे मैंने आपको बोला स्किन केयर की चीज़ें खरीदूँ तो मैं नियंत्रण करने की कोशिश करती हूँ। कोशिश तो थोड़ी बहुत मैंने की है मगर वही मैं उस पे अमल नहीं कर पाती, मैं उस पे सटीक नहीं रह पाती, बस 2-3 महीने बाद मैं दोबारा वैसी ही हो जाती हूँ।
उम, बिल्कुल देखिए अ, ये जो चीज़ें हैं ना हम क हम सब कहीं न कहीं ऐसा महसूस करते हैं ये सब स चीज़ें अ, हम लोग को भी लगता है कि मिनिमलिस्ट जीवन कहीं न कहीं अपनाना चाहिए, पर आजकल देखिए ना अ, जितने सारे लोग हैं कहीं न कहीं हर चीज़ में इतने सारे प्रोडक्ट्स दिखाते, तो वो हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। पर हाँ अ, हमें ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट ले लेने चाहिए, कि अ, वो वही अ, कहीं न कहीं अ, बस वही हिस्सा बनकर रह जाए। उसी से हम काम चलाएँ बट ऐसा होता नहीं है, सबकी प्रॉब्लम है बट हाँ, आप ना थोड़ा सुधार कर सकती हैं जैसे अ, कई बार होता है ना कि अ, हमें बस इतना ही चादर चाहिए, इतने ही अ, इतने ही कपड़े चाहिए, आप बेसिक कपड़े ले सकती हैं। जैसे अ, कोई जीन्स हो गया, ब्लैक सर्ट ऐसा कि अ, हमें ना अ, इसी को डिज़ाइन कर करके हम कई बार बहुत सारे तरीके से कपड़े भी पहन सकते हैं। तो कुछ-कुछ चीज़ें, अच्छी-अच्छी चुन करके आप अपने ड्रॉवर में रखिए, जैसे अपने स्किन केयर के बारे में बोला, तो आप अ, कुछ चीज़ें जिन जो आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, जो आपके स्किन पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है, उससे आपकी स्किन काफ़ी अच्छी हो रही है। तो बस वही कुछ प्रोडक्ट्स रखिए कहीं न कहीं, आपको फिर क्या होगा ना, आपको पता चल जाएगा कि इतने सारे प्रोडक्ट्स यूज़ करने के बाद कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे अ, स्किन पे काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है या ये अच्छा कर रहा है मेरे स्किन पे, तो आप बस उसी का प्रोडक्ट रखिए। जैसे आपने बताया कि क्लिंजर है फिर अ, जो भी सीरम होता है फम फ आपका सनस्क्रीन है, तो ये सब कुछ कुछ चीज़ें ही आप यूज़ करिए, उससे क्या होगा ना आपका जो ड्रॉवर वग़ैरह है, वो सब भी बहुत खाली-खाली सा लगेगा और बहुत स और चीज़ों को आर्गेनाइज़ करके जब आप रखेंगी ना जो छोटी-छोटी आदतें अ, फिर कई बार अ, होता है कि हम जब अ, जाते हैं फ्रेंड्स के साथ या फिर कभी मिनिसो वग़ैरह जाते हैं, तो लड़कियों की आदत होती है बड़ा क्यूट लग रहा है, तो हम ले लेते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है ना उस समय थोड़ा अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, हमारी जो प आदतें होती हैं ना, उसको थोड़ा-सा अगर हम रोज़ कंट्रोल करेंगे ना, तो ये सब बदलाव हमारे अंदर धीरे-धीरे लाएगा कहीं न कहीं। और ये ना हम नियम बना सकते हैं कि हमें ना अम, ना 2-3 महीने पे ही एक बार शॉपिंग करनी है, आप ये सब छोटी-छोटी ऐसी अ, नियम कहीं बनाइएगा, कि हमें ना उम अ, इतने ही कपड़े लेने हैं, बट जो भी लेने हैं वो अच्छी क्वालिटी के लेने हैं, जिससे मेरा ड्रॉवर कहीं न कहीं फिल ना हो। तो ये सब चीज़ें जब आप कीजिएगा, तो मुझे लगता है कि आपका जो ये मिनिमलिस्ट जीवन की चाह है, वो कहीं न कहीं पूर्ण हो पाएगा।
हाँ जी, जी, जी। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और आपने बहुत अनिवार्य और अच्छी सलाह दी मुझे, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आपकी सलाह पे मैं अमल करूँ। बहुत शुक्रिया मेरी बात सुनने के लिए।
अ, जी, मुझे भी बेहद खुशी हुई और मुझे विश्वास है कि आप मिनिमिलिस्ट जीवन जल्दी ही अपना लेंगी। धन्यवाद।